ถ้าง่าย ๆ บล็อกโง่ ๆ อะ เอาจริง ๆ WordPress มันก็ตอบโจทย์นะ เพราะว่า แล้วเรา แล้วเราอะพยายามสร้างคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วย ใช่ไหม ถ้าใช่อะ Wor WordPress อะตอบโจทย์เลย เพราะว่า WordPress เวลาเราทำอะ แล้วเราสร้าง สมมุติว่าสร้างเพจใหม่ ไม่ใช่สร้างเพจใหม่ สร้างคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาอะ แล้วมันจะมีระบบแบบดึงคอนเทนต์ใหม่แบบออโตเลย ขึ้นมาโชว์หน้าแรกของเว็บไซต์ หรือตรงที่ที่เราต้องการ อะไรอย่างเงี้ย เออ WordPress มันจะมีระบบประมาณนี้ให้อยู่แล้ว โดยที่เราไม่ต้องเขียนโคดสักแอะ แล้วมันก็จะรันออโตเลย อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ใช่ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ก็คือมันก็จะ ครับ
อืม คือถ้า แต่ถ้าเป็นหน้าเพจเราอะ หน้าเพจเราถ้าเรา coding เองทุกมืออะ เวลาเราทำหน้าเพจมา เราทำเพจใหม่ขึ้นมา หรือว่าคอนเทนต์ใหม่อะ เราก็ต้องมานั่งเขียนโคดเพิ่มเองอีก ใช่ไหม เพื่อแบบให้มันไปดึงข้อมูลของเพจนี้ขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่งมันไม่เหมาะ เลย <chuckles>
ครับ ครับ ครับ แล้วที่พี่แนะนำอันเนี้ยครับ ต้อง ต้องมี host ไหมครับ?
อ๋อ host อะมันต้องมีนะเว็บไซต์อะ มันต้องมี host อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันต้องเสีย เสียค่า host อยู่แล้วปีหนึ่งก็จะ 1,000 กว่าบาท อะไรอย่างงี้เอง แล้วก็เสียค่าอะไรอะ ค่า ค่า URL ของเราอะ ก็อีก 400 กว่าบาท ใช่เปล่า เดือนหนึ่งก็จะตก ปีหนึ่ง ปีหนึ่งก็จะตกประมาณแบบแค่ 1,000-2,000 พันเอง อะไรอย่างเงี้ย
ครับ แล้วอีโซน โซนแบบเบื้องหลัง หลังบ้านเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันใช่ไหมครับ?
เออ ใช่ ๆ เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากเลย
เออ หรือว่าผมไปยุ่งกับมันก็ไม่รู้
แต่ถ้าจะทำอะแนะนำ ถ้าจะทำจริง ๆ อะ แนะนำให้ดู host ที่ชื่อว่า Hostatom อันเนี้ยเป็นของไทย แล้วก็ถ้าสมัคร
นั่นแหละครับ ผมก็ใช้อันนั้นแหละ <chuckles>
อ๋อ ถ้าสมัครมันจะมีโปรแกรม มันจะมีอันที่แบบแถม Elementor Pro ด้วยอะ ที่แบบว่า WordPress โอ้ ใช่ ๆ อันเนี้ยจะทำงานได้ง่ายมากขึ้นนะ อะไรอย่างเงี้ย สวยด้วย พอใช้ Elementor Pro ทำเว็บแล้ว เออ ๆ มันแต่งง่ายเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย คือแล้วคนส่วนใหญ่อะเขาใช้ WordPress กันนะ เว็บไซต์ใหญ่ ๆ เดี๋ยว เนี้ย แทบจะทั้งนั้นเลย เออ ยกเว้นเว็บไซต์ราชการ
ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ ผมใช้อันนั้น ใช่ครับ แต่ประเด็นคือเราอะไป ผมอะไปซนเอง ที่ ทั้งที่จริงอะไม่ควรจะซน ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเลยอีตรงนั้นน่ะ ไอ้พวกไอ้ <tsk> มีรหัสระเหิดอะไรนั่นน่ะ ห้ามไปเปลี่ยนเด็ดขาด
อ๋อ อืม ๆ ๆ อ๋อ เออ ใช่ คือ เรา เราแค่มีหน้าที่แต่งหน้าเว็บอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับโคด ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ย เลือกธีมแล้วก็แต่งหน้าเว็บให้ได้ ตามที่ต้องการ แล้วก็แบบถ้าไม่รู้อะไร ไม่เข้าใจอะไร ก็เซิร์ชหายูทูบอะ WordPress มัน WordPress มันในยูทูบอะมีสอนเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ย
อา ใช่ ครับ อืม ครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้เยอะอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย?
อือฮึ โอ้โฮ WordPress มันน่าจะอันดับ 1 ในการสร้างเว็บไซต์ของโลกแล้วมั้ง
ตอนเนี้ยเหรอครับ?
อืม มันเป็น tool ที่ใช้ง่ายไง แล้วเขาใช้กันทั่วโลก <clears throat>
แล้วไอ้ Figma อะไรอย่างเงี้ย พี่รู้จักไหมครับ?

อ้าว เหรอ อย่างผมอะ ผมทำเว็บไซต์โดยที่แบบไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยด้วย WordPress อย่างเงี้ย มันก็เริ่มต้นได้เลยนะแบบฟรี ๆ
เหรอครับ?
อืม แบบ แต่ว่า แต่ว่ามัน
อ้าว ผมก็ใช้นะ WordPress อะ แต่ยากเชียว
WordPress มันใช้งาน ม่าย ง่ายมากเลยนะ มันแค่เป็นบล็อก ๆ ๆ อะ เราแค่เลือก แต่แค่แบบว่ามันไม่ได้แบบ แค่เลือกธีม ใช่เปล่า เสร็จแล้วเลือกธีม แล้วก็เพิ่มอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโคดเลย มันก็ออกมาเป็นเว็บไซต์หน้าตาที่แบบ เออ พอดูได้แล้วอะ
ผมตีกับอี WordPress มาเนี่ยหลายเดือน มาก <chuckles> ความจริงเหมือนไม่รู้ว่า มันแบบงงอะครับ มันเหมือนกับ <tsk> งงอะ มันแบบมีเยอะอะ แบบ แล้วพอเราจะต้องลง
อ๋อ เหรอ ทำไม? คือ เดี๋ยว เดี๋ยวเนาะ เราตีกับ WordPress แต่เราไปเขียนโคดเว็บไซต์เองเลยเนี่ย มัน มันไม่ตีนานกว่าเหรอ?
ครับ ก็อันนั้นผมคิดว่า อันนั้นมันเหมือนกับเราแล้วก็โคด ใช่ไหม แต่ว่าพอไป WordPress ปุ๊บ เราต้องเข้าไปที่ WordPress แล้วก็ต้อง ดะ ดาวน์โหลดอี add on มาอีก พอ add on ก็ต้องมีรายเดือนอีก แล้วบางที add on 2 อัน มันก็ตีกัน แล้ว แล้วผมก็งงว่า ไม่รู้จะแก้ตรงไหน แล้วมันก็ไม่มีโคดให้ดูด้วย อย่างเงี้ยครับ
เออ อืม เออ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ เข้าใจอยู่ อ๋อ อืม ๆ ก็เลยมานั่งเขียนโคดเองดิบ ๆ สด ๆ เนี่ยเลย นะ
ใช่ครับ ใช่ เออ <chuckles>
โอ้โฮ! <chuckles> โอเค
แต่มันก็ดีครับ มันก็เพลินดีครับ
เออ ๆ มันก็เพลินนั่นแหละ แต่ผมรู้สึกว่า มันแบบใช้เวลานานอะ ทำ WordPress มันแป๊บเดียวอะ แป๊บเดียว มันก็ขึ้นเว็บได้แล้ว
นานครับ แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะทำแบบตอนสมัยก่อนเนี่ย
<chuckles> เออ ๆ ก็แปลก
แบบไม่คิดว่าจะเข้าใจเลยอะ
แล้วทำไมถึงเข้าใจได้ ต้องใช้เวลาเรียนนานไหม กว่าจะสร้างเว็บไซต์ได้เนี่ย?